Allora ti va di raccontarmi di un viaggio che ti ha cambiato la vita?
Allora, uhm, credo che sia stato uno dei viaggi più semplici che abbia fatto, cioè non è stato così, uhm, lontano dalla mia casa no, per molto mol mentr posso si pensa che un viaggio che possa cambiare la vita, comunque molto importante, debba essere necessariamente, sai, chilometri e chilometri di distanza, ehm, e ti sto parlando di dell'Albania. Io sono andato in Albania
Mh-mh. Certo, cer Mh. Mh-mh.
con dei miei amici. Sono andato a Tirana. Ehm, il motivo, uhm, principale era per un congresso internazionale, però ecco, ho unito le 2 cose, ho visto anche co la città di Tirana, è stata davvero molto bello. Ehm, ti devo dire la verità, questo mi ha permesso di conoscere un sacco di gente nuova, è stata davvero una bella esperienza.
Ah, okay. Mh-mh. Ah sì? E come mai? Cioè nel senso cosa mhmm, essendo che, mhmm, appunto come dicevi tu, inizialmente era un viaggio, insomma, che ti aveva portato lì per un concorso, mi sembra di capire. Ehm, un congresso, un congresso, quindi è stato proprio il congresso che ti ha permesso di conoscere le persone, cioè lì hai avuto modo di conoscere e come è stato? Raccontami un po'.
Un congresso internazionale. Esa Allora ti spiego: era un congresso internazionale. Uhm, devi sapere che io son testimone di Geova e ogni anno si organizzano dei congressi internazionali, in vari posti del mondo, in cui persone da tantissime parti del mondo vengono invitate e il più vicino a cui ero stato invitato era l'Albania, appunto, in Tirana. E c'erano persone da diverse parti del mondo, quindi parliamo di: Finlandia, Polonia, uhm, Grecia, Italia, <chuckles> Ame Stati Uniti d'America, uhm e poi, ue insomma c Romania; ecco, ce n'erano tantissime di persone.
Mh-mh. Ah. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah, o okay. Quindi comunque, mi sembra di capire, che fosse un congresso importante.
Ah-ah, molto, molto. Abbiamo fatto proprio lo stadio di Tirana. Quindi parliamo comunque di un congresso bello grande.
Ah! Una cosa proprio grande. Okay, okay.
Sì, sì, sì. Eravamo, mhmm, 10.000 persone, uhm, quindi, uhm, lo stadio non si è riempito, ma per una questione di sicurezza, però comunque eravamo 10.000 persone. Tutti quanti di paesi diversi. Il congresso si è tenuto in 4 lingue: abbiamo, uhm l'albanese, uhm, l'inglese, uhm, in cui, punto, tutti quelli del tutti quelli dei paesi, ecco, circostanti, quelli che erano stati invitati, seguivano il programma inglese e poi c'era la lingua dei segni albanese e, uhm, il la lingua roma, che sarebbe la lingua rom degli albanesi.
Mh-mh. Mh-mh. Ah. Ah-ah. Certo. Ah-ah. Eh, comunque anche mhmm, uhm, un congresso che in qualche modo ti ha, no, ehm, dato tantissime nozioni a livello culturale, insomma, perché poter assistere a, mhmm, una manifestazione del genere ti arricchisce in qualche modo. E come ti sei avvicinato alle persone, come hai stretto amicizia ehm, dormivate nello stesso posto e soprattutto volevo chiederti quant'è durato?
Mh-mh. A voglia, sì, sì. Mh-mh. Allora il congresso è durato 3 giorni, quindi dal venerdì alla domenica e si parla di, uhm, 3 giorni di sessioni. Quindi abbiamo: dalla mattina, quindi verso le 9 fino all'1, uhm, in cui c'erano dei discorsi, ecco, basati sulla Bibbia e poi c'era
Mh-mh. Okay. Ah-ah. E andavate ogni giorno in questo stadio?
Sì, sì, sì, sì. Questi 3 giorni soma è sempre stato nello stadio. Poi c'era una pausa di 1 ora, 1 ora e mezza, in cui, ecco, si mangiava, si girava per lo stadio a incontrare nuova gente e poi c'era un'altra sessione che terminava verso le 4, la sessione pomeridiana. Questo per 3 giorni. Come come ho fatto amicizia? Allora diciamo che tra noi
Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Capisco. Beh, vuoi non vuoi era un po' inevitabile, no, stringere chiaramente perché ci si rivedeva vi rivedevate no, tutti più o meno allo stesso orario, negli stessi giorni; e come come iniziate ad instaurare le i rapporti?
Sì, e necessariamen Mh-mh. Esatto. Allora diciamo che nel mhmm, nella comunità dei testimoni di Geova c'è un forte senso di comunità no, quindi comunque, ehm, anche se sei di un altro paese abbiamo dei valori morali in comuni, ehm, abbiamo un senso di comunità forte. Quindi è come se stessi già parlando a una persona che considero come un'amica o amico già la prima volta che ci parlavo. Quindi questa è stata sicuramente una cosa molto interessante. Però il modo più interessante, mhmm diciamo l'occasione più bella per fare amicizia era durante la pausa perché la gente girava intorno allo stadio, comunque sai facevano le passeggiate, e si regalavano spille o, mhmm, dei gadget, uhm, a tema, ecco, dell'evento a persone straniere. Quindi tu, mhmm, parlavi con un'altra persona che era anche lì invitata all'evento, lì ti dava una spilla magari tu gli davi un bracciale e rimaneva
Mh-mh. Cert Mh-mh. Ah-ah. Sì. Ah, quindi c'era anche questo scambio di okay.
Esatto e rimaneva sai una sorta di pensiero da questa persona no; tantè che io anche ho adesso possiedo un porta badge, perché ognuno aveva il suo badge con nome e cognome e il posto da cui veniva, con tutte queste spille di queste persone che mi hanno regalato dalla Corea, dal Giappone, dall'Italia, uhm, dal la Grecia. Esatto, molto molto belli.
Certo cert Mh-mh. Mh-mh. Certo, cer Bellissimi ricordi, insomma. Certo. E c'è una persona che hai conosciuto particolarmente con cui sei rimasto in contatto, ehm ah, okay. Quindi comunque a a e ehm, diciamo che la cosa ha avuto seguito mi sembra di capire, no?
Ah-ah. E sì. Sì sì, ti spiego. Guarda noi io conoscevo già una persona che era in quel congresso che era un amico mio del Kosovo, però lui è in realtà canadese quindi è del canadese ma vive in Kosovo, e ehm vicino a nal vicino all'Albania. Ehm, lui mi ha invitato a uscire la sera dopo il congresso, perché lui a sua volta conosceva degli amici albanesi, quindi era amici di amici. <chuckles> Ehm, siamo usciti la sera e p poi ci siamo ritrovati sostanzialmente in una tavolata di 12 persone o comunque 14 persone: una persona veniva dalla Grecia, una persona veniva dal Canada, un'altra persona dal Kosovo, alcuni albanesi, alcuni italiani, ehm, una ragazza dalla Finlandia. Quindi
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Eh. <chuckles> Certo. Beh, insomma c'era un mix culturale particolarmente eh certo. Comunicavate in inglese?
A voglia, sì sì. Ehm, ti dico la verità: con molte persone sì, sì, sì, si comunicava principalmente in inglese; quindi dicevo perché è la lingua che insomma tutti quanti seguivano il programma in inglese quindi tutti bene o male conoscevano bene l'inglese. Poi addirittura io adesso lavoro come interprete quindi comunque l'inglese lo conoscevo molto bene.
Ah-ah. Chiaro, chiaro, certo. A vabbè. <chuckles> Giustamente avevi molta dimestichezza.
Esatto, esatto. E quindi niente è stata davvero una bella esperienza e principalmente ho tenuto contatto con un ragazzo albanese, una ragazza della Grecia di Tessalonica, ehm, Tessanichi; e poi una una ragazza albanese e un altro ragazzo e il ragazzo canadese. Quindi diciamo 4 persone ho ottenuto di più i contatti e ancora, sai, a volte mi sento con loro.
Mh-mh. Sì. Okay, quindi Vi sentite. Ma tu sei partito solo? Cioè inizialmente sei andato solo, ehm, in Albania o è venuta con te, non so, magari la famiglia, un amico?
Mh-mh, allora dovevamo partire come famiglia, poi diciamo che i, mhmm i programmi non sono andati coi come tali non dovevano e e mhmm, sono s sono un po' rovinati a causa di problemi di famiglia e quant'altro. Quindi alla fine sono riuscito a unirmi a un gruppo di 4 persone degli amici, però erano un po' più adulti io ero un po' ragazzo no; ehm, quindi diciamo che mi sono unito qua a loro e anche loro diciamo che abbiamo passato davvero dei bei momenti, sono anzi io forse preferisco stare in compagnia delle persone più grandi di me ti devo dire la verità, soprattutto in un viaggio.
Ah-ah. Mh-mh. Ah-ah. E sei andato Come mai preferisci la compagnia delle delle persone più più più grandi?
<chuckles> Perché, mhmm, io ho sempre viaggiato, ehm, ed ero sempre la persona più grande o comunque che aveva più carico di responsabilità no; quindi, mhmm, viaggiare con delle persone più grandi che avevano anche 40 anni ti faceva rilassare in una maniera incredibile perché tu sapevi che era tutto sotto controllo. Esatto. Non dovevo essere io quello a fare ecco badare alla macchina, esatto. Sì sì, quindi mi sono goduto anche il viaggio in maniera più, mhmm, rilassata ecco perché comunque mi ha cambiato la vita perché mi ha fatto: 1 vedere tantissime parti del mondo in una singola città no; quindi questo è sicuramente interessante.
Ah-ah. Ti si senti ti sentivi protetto, certo, certo. A dover tenere le redini del certo, della situazione. Mh-mh. Okay, certo. Comu chiaramente è s è ovvio, ovvio. E poi cosa ti ecco, quale sensazione ti ha lasciato così forte che ti porti dietro ogni giorno?
Poi, mhmm, anche il lato l Guarda il senso di comunità. Il senso di unità. Ehm, io comunque, mhmm, so di sa so di avere amici un po' in tutte le parti del mondo in un certo senso, no, condividono i miei stessi valori morali, uhm, fanno le mie stesse cose, quindi questa è sicuramente una cosa davvero interessante. Ehm, e anche dal livello proprio, mh mhmm, religioso, spirituale l che sia, mi ha mi ha aiutato molto, mi ha arricchito molto e guarda ho trovato proprio, ecco, il mio posto preferito.
Mh-mh. Certo. Ti sei arricchito, mh. Ah, e ti è mai capitato di ritornare in Albania per rincontrare queste persone magari in un altro congresso?
Allora no, non ci sono più ritornato. Ho intenzione di andare di nuovo in Albania ma non per un congresso ma semplicemente per visitare sì, sì, sì. Uhm, perché comunque l'Albania guarda è davvero bella in m molto interessante come posto, perché si vede che è un paese che sta, mhmm, crescendo e si sta sviluppando da un momento buio che è passato. Quindi
Per un viaggio di piacere. Mh-mh. Ah. Certo. Beh, sicuramente dalle tue parole si percepisce molto entusiasmo, quindi, ehm, molto interessante, mhmm, insomma sapere, ehm, e apprendere determinate determinate informazioni in merito. Ma dimmi, uhm, prima di partire c'è qualcosa che avresti voluto sapere o fare? Ehm, c'è un mhmm, magari, ecco, un piccolo aneddoto che ti fa in qualche modo, ehm, dire: "Eppure avrei potuto fare questa cosa, eppure avrei potuto dire questa cosa." C'è un rimorso che ti porti dietro o ne hai tratto solo beneficio?
Mh-mh. Assolutamente. Mh. Al ne tratto principalmente beneficio. Credo, però, che se dovessi dire qualcosa al me che sta per partire
Mh-mh.
forse, potrei dirgli, mhmm: “Rilassati. Non è un viaggio, uhm, ecco n non devi per forza performare, non devi per forza essere super attivo. Rilassati perché sarà un bel viaggio, non non ti preoccupare, andrà tutto bene. Porta più spille.“ Perché ne avevo finite, <chuckles> dovevo volevo regalarne di più.
Ah-ah. Mh-mh. <giggles> Volevi fare vo Okay, volevi regalarne di più.
“Ehm, quindi fai più spille, porta più spille. Poi, gli direi di uhm, ecco, forse, portarsi più soldi perché vru avrei voluto comprare davvero più souvenir, più robe dall'Albania, che non ho potuto per una questione puramente economica, perché non li avevo a portata di mano. Ehm, però bene o male, guarda, è stato davvero un viaggio ben organizzato che mi è piaciuto, quindi, uhm, sicuramente consiglierei la stessa esperienz
Mh-mh. Capisco. Beh, effettivamente, dalle tue parole si percepisce molto entusiasmo. Ma, mhmm, dimmi un po', uhm, parlando invece di dettagli sensoriali, ci sono degli odori, dei suoni, o, magari, un cibo in particolare, che a solo pensarci, ti riporta in quel contesto?
Mh-mh. Allora parlando di cibo, se io guardo, mhmm, ad esempio delle cre allora, quando ero in Albania ho mangiato tantissime, mhmm, costolette di agnello, molto buone, molto buone, ehm, e e a volte, qu stavo camminando per strada nella mia città, e ho sentito lo stesso identico odore, e quella cosa mi riportato istantaneamente in quel ristorante esatto in cui stavo mangiando quella specifica costoletta di agnello.
<clicks tongue> Ah. Mh-mh. Sì. Che ti ha riportato lì in qualche modo. Cosa? <giggles> Certo.
Sì, sì, sì. Poi lì fac facevano delle c'era un ristorante che facevano delle patate super profumate e buonissime, e, mhmm con un sacco di spezie davvero buone, e, poi, per quanto riguarda il il senso dell'udito, ti devo dire la verità, quando sento la folla, mi viene in mente il congresso. Quindi, proprio quando sento tante persone unite insieme, o che ridono, che scherzano insieme, mi viene in mente io che guardo questa folla enorme negli spalti del dello stadio, di tantissime persone Ah, tra l'altro, non ti ho detto che erano tutti festite vestite con vestiti tipici, alcuni erano vestiti con il vestito tipico albanese, coreano, giapponese e quant'al
Mh-mh. Okay, perché chiaramente certo. Mh-mh. Ah. Eh, interessante. Quindi, comunque, a prescindere, hai veramente colto tantissime tantissime esperienze, cioè, hai avuto un arricchimento culturale, spirituale, ehm, emotivo, non indifferente. Tra l'altro, poc'anzi mi hai detto che tu hai viaggiato, quindi, hai menzionato, uhm, i viaggi, in generale, nella tua vita, ecco. A parte questo quest'esperienza meravigliosa che hai condiviso con me, c'è stato un altro viaggio che in qualche modo ti ha lasciato un'esperienza dentro?
Sì. Sì, sì. Mh-mh. Non è indifferente. No, no. Mh. Allora, parlando della Germania, ricordo quando ero un po' più piccolo, ci sono andato con la mia famiglia allargata, quindi, parliamo di zii, cugini. Siamo andati tutti lì, uhm, specialmente perché mio nonno an è andato a lavorare quando era più giovane in Germania, quindi, sa il tedesco, e quindi, avevamo la possibilità di, ecco, comunicare tranquillamente. E, ricordo questa cosa, non lo so cioè, se io penso Germania, e penso a quel viaggio, ricordo io e i miei cugini fuori dall'hotel che lanciavamo palle di neve, perché stava nevicando, e ci lanciavamo palle di neve in testa, o in insomma su sul sul corpo, ehm, e ci facevamo davvero male perché avevamo le mani congelate
Mh-mh. Okay. Sì. <chuckles> Okay. Quindi, dettagli sensoriali concreti perché comunque mi parli di neve, di di sensazioni, il freddo.
Sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. E poi e poi, ricordo, uhm, il il tornare nell'hotel, prendere nel bar la cioccolata calda, e bere questa cioccolata calda con i polmoni ancora congelati del f del fuori, del freddo di fuori. Non lo so, proprio è una sorta di dettaglio sensoriale che mi è rimasto talmente impresso, che quando io penso Germania, mi viene quello in mente, non lo so perché. <chuckles>
Mh-mh. Sì. Certo. Ti è rimasto dentro, quindi cer <tsk> Cioccolata calda e freddo ghiacciato che, insomma di beh, insomma, sono sicuramente tutte esperienze meravigliose, che, in qualche modo, hanno contribuito, appunto, ad arricchire la tua personalità perché, poi, sicuramente dai viaggi tu ti senti più ricco tramite a questi via cioè, se no se non li avessi vissuti, oggi cosa ti mancherebbe?
Esatto. Sì. Vero. Mh-mh. Guarda, mi mancherebbe proprio un mhmm, una parte di me, perché sopra specialmente quello in Albania è stato proprio <tsk> uhm, un arricchimento culturale, spirituale, uhm, mi ha tolto un sacco di pregiudizi. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. È stato davvero un viaggio interessante. Guarda, lo consiglierei a chiunque di fare una cosa del genere.
Hanno definito la tua persona, quindi, queste esperien Bene, io ti ringrazio per questa meravigliosa conversazione, davvero sentita, e ricca veramente di spunti, e sfumature molto, molto belle. Ehm, ti auguro una buona serata.
Mh-mh. Grazie, è stato davvero un piacere parlare di questo viaggio.